بالضبط. فاللي هي بقى المناسبات الكبيرة بقى، اللي هو لازم نتقابل. لكن الحاجات التانية، بقوا يقول لِك: "أ ما أنا بعت له على الفيس، أصل أنا كلّمته على الواتس اتّصلت بيه." فطبعًا التكنولوجيا دخَلِت في كل حاجة عمومًا وأثّرت للأسف على اجتماعيتنا، بس برضه في حتّة إيجابية زي ما أنتِ قُلتِ، اللي هو لو مثلًا في ناس أوقات بتبقى بعيدة، أنا مثلًا بابقى في بعيد، ممكن أبقى دِراسة أو شُغل م أقعُد مثلًا يومين 3 برّه البيت، فبحُكم إن مثلًا موقِف زي ده آه بالضبط. حُكم حُكم موق موقِف زي ده، ساعتها التكنولوجيا بتبقى حاجة أساسية في يومي بقى. يعني لازم تبقى حاجة أساسية في يومي وتبقى بتبقى إيجابية في الوقت ده.
إمم. أيوه. إمم، إمم. أيوه. فمامتك. إمم. حاجة أساسية. وفعلًا في ناس أيوه وفي ناس متغرّبة كتير، يعني في ناس كتير أوي متغرّبة من زمان حتّى عشان يكلّموا أهلهم بقى، كان لازم بقى خَط دولي والدقيقة مش عارفة قد إيه ويعلّوا صوتهم قد كده عشان ما أعرفش إيه.
بالضبط، لا، لا، لا. دلوقتي بقى ال دلوقتي دخَلِت في روتيننا كُلّنا ودخَلِت في روتيننا بذ يعني أنا أنا أهو باقول لِك عن نَفْسي
ف بالضبط، الماسنجر حَل الموضوع تمامًا يعني.
آه بالضبط، لو عوزت أي حاجة يوميًا، امم على طُول أفتح واتس، أفتح ماسنجر، أفتح أي حاجة حرفيًا اللي هو عادي بقى، إحنا بقينا بنتواصل مع بعض بسهولة جدًا. بس زي ما قُلت لِك يعني
إمم. أيوه. أيوه فاهماك. إمم، إمم. طَب هل مثلًا التكنولوجيا مثلًا غيّرت مثلًا فيك أو أنت كنت بتحب هواية معيّنة والتكنولوجيا بوّظت الهواية دي؟ يعني مثلًا قراية أو مثلًا حاجة معيّنة كنت بتعملها واستبدلتها بالتكنولوجيا؟ يعني بَدَل ما تقرا مثلًا في كتاب بقيت بتقراها على التاب أو كده؟
أنا عايز أقول لِك اهم في موقِف مُضحك برضه في حتّة الكتابة والقراية دي، يعني أنا كنت باحب أكتب كتير واقرأ كتير. يعني عايز أقول لِك كنت آآ في كانت في آخِر آخِر حاجة عمومًا عاملها مثلًا من قريّب، كانت رواية أرض زيكولا. دي معروفة جدًا، فأنا كنت باقرأها، فلمّا نزِل جزء تاني، كسِّلت أقرأ. اعتمدت على إيه بقى، اعتمدت على التكنولوجيا ودخَلْت جِبت الكتاب اللي هو عارفة اللي هو إيه، الناس بتبقى عاملة حاجة مسمو
آه. حلو. حلو. أيوه. إمم. بس لأ، القراية على التاب ولكده أيوه، تحِس إن أنت مش لامِس الكتاب بإيدك كده.
لأ، لأ كُنّا ب

لو فكّرنا مثلًا عن ز ناس زمان كده أكيد ما كانش في كل ده، تلاقي إن حتلاقي إن معظم الناس زمان كانت بتنام بدري، آآ حياتهم كانت هادية شوية، آآ كانوا بيزوروا بعض كتير.
أيوه. إمم، أنت يادوبك أصلًا لو كنت قعدت تلعب على الأتاري شوية، ده كده يبقى شكرًا يعني، ده أنت كده ضيّعت وقت كتير أوي يعني.
بالضبط، وبعدين زمان اللي كان عنده اتاري ده كان بقى من يعني من أعيان، أعيان البلد يعني عمومًا يعني، <laughs> فلأ ده دي حاجة ما كانتش برضه متداولة، لكن دلوقتي العيّل الصغير التكنولوجيا هو بيستخدمها يوميًا Internet وآه YouTube مش عارف YouTube Kids ده كمان يعني اللي بيخلّص النت يوميًا ده، أخ أخويا الصغير بيعملها يوميًا.
أيوه. <laughs> عندُه الtab وعندُه الموبايل وال أيوه. أصلًا. <laughs>
ف آه بالضبط، فبرضه عايز أقول لِك
ده واضح إن التكنولوجيا المسيطرة عندكم كاملةً يعني، مش أنت بس لوحدك.
آه، بصراحة آه، ما اكدبش عليكِ آه، أنا عايز أقول لِك برضه يعني في برضه سلب يعني سلب حاجة سلبية Over أوي بالنسبة لي في التكنولوجيا، إن هي فعلًا أثّرت على اجتماعياتنا كلنا.
أيوه. إمم. آه، أنا كنت لسه هاسألك السؤال ده بالضبط، فعلًا فكرة إن الSocial Media بقى أو التكنولوجيا يعني، شايف إن هي قرّبِت والَّا بعدت؟ يعني في ناس مثلًا مسافرة بتحب إن أنت تكلمها، فحاسس فعلًا بالامتنان لفكرة التكنولوجيا، والَّا بقى قر بَعَدت المسافات أكتر فعلًا؟
بُصّي، هو فعلًا على رأيِك على حسب.
إمم، إمم.
بس لو اتكلمنا في ال يعني مثلًا أنا أنا كأسرتي أنا مثلًا أو عيلتي عامةً، كلّهم قريبين من بعض شوية، يعني ما فيش مسافات بيننا بعيدة، فحاليًا ممكن بقى يعني مثلًا خال أو مش عارف إيه، خالي مثلًا يوفّر إن هو ييجي لي ييجي لنا مثلًا يزورنا زي ما كان بيقعد معانا مثلًا زمان، يوفّر إن هو ييجي ومثلا نكتفي كلنا بإن إحنا بنتكلم Video Call مثلا، خلاص هو Video Call نُصّ ساعة خلصت خلاص، دي حاجة على فكرة أنا شايف إن هي سلبية أوي، يعني الزيارة مثلًا اللي إحنا كنا بنزورها لقرايبنا ومش عارف إيه، دي اتلغت، أو ما بقِتش اتلغت قَلِّت يعني عمومًا هي آه، قَلِّت بدرجة باينة أوي.
إمم. أيوه، فاهماك. إمم. أيوه. إمم. قَلِّت أوي فعلًا، اللي هو يا دوبك تتقابلوا في المناسبات، في رمضان، في العيد، الكلام ده وشكرًا يعني.

بصراحة جدًا، أنا بيبقى بديل إن أنا أنزِل الكُلِّيَّة وأروح للكُلِّيَّة ومش عارف إيه، ومواصلات وبهدلة ومش عارف إيه، واصحى بدري لأ، بديل جدًا وبديل مُريح جدًا بالنسبة لي، لإن أنا باكره إن أنا أصحى بدري بصراحة، فبيبقى بالنسبة لي حاجة كويسة أوي. حِتّة إن أنا كمان باقدر كمان أراجع المُحاضرة لو أنا عايز ات أراجعها في أي وقت، أو أراجعها مرتين في نفس اليوم عادي، يعني ما فيش مشكلة بقى، م يعني ما فيهاش أي حاجة، وبعدين ام
إمم. أيوه. إمم، تمام. إمم. إمم. ده أنت هتقعُد تعيد وتزيد 10 مرّات براحتك بقى، عيد زي ما أنت عايز.
آه، بالضبط بالضبط، وعايز أقول لِك كمان يعني عاملين حتّة ال يعني بُصي التكنولوجيا، إحنا عاملين حتّه كمان حاجة إسمها Classroom يعني ده معروف، ده زي إيه جروبات يعني بتقدري تعملي لكل مادة Group مُعيّن فيه كده، وت بينزل فيه الإعلانات بتاع المادة، الك مواعيد الكويزات عايز أسأل حد باخُش أسأله، وأخُشّ أسأل دكتور مُعيّن مثلًا في مادة مُعيّنة مش عارف إيه، فلأ، التكنولوجيا بأمانة يعني بقت في روتيننا كُلّنا، وع وعامّةً في روتين الدراسة ما
أيوه، إمم. إمم. حلو. إمم. هو كمان يعني من كلامك إمم من كلامك واضح كمان إن لازم إن الدكاترة أو يعني المُدرّسين أو أي حد بيشرح، يكون مُتفاعل ومُتعاون جدًا في النُقطة دي، ما يبقاش مثلًا بيسجِّل مثلًا، ويقوم مُختفي وشكرًا بقى أي حد عايز يسأل بقى ما لوش دعوة، ك أي حاجة من الحاجات دي في إمم لازم يكون مُتعاون يعني.
إمم. بالضبط، أيوه. لأ لأ، ما ينفعش طبعًا. في برضه إجبار في الحِتّه دي آه، لأ، يعني برضه بيبقوا حاطِّين قُيود مُعيّنة برضه، يعني أكيد في قُيود حاكمة ن حاكمة الدكتور نَفْسُه فاهمة، اللي هو يعني في ح جروبات بيتابعوا فيها غصب عنهم يعني آه، يعني هو يُشكَر جدًا، بس برضه بتبقى لازم، لازم يتابع أُمَّال مين هيتابع طيب، مين مسؤول المادَّة فاهمة، فلازم يتابع ولازم يبقى عارف أسئلتنا، طالما هي Online طالما هي بتتعرض Online إلّا بقى لو Record بقى مثلًا هو مش عارف عَنّه حاجة ومتسجل المحاضرة معيّنة فلأ، ما لوش علاقة، هيقول لِك اللي عايز يحضر يحضر، بس فمُجملًا كده في حِتّة الدراسة هي في روتيني دي التكنولوجيا مضبطة روتيني ويعني مضبطة حياتي عمومًا.
أيوه، فاهماك. إمم، إمم، فهمت قصدك. إمم. إمم، إمم، فهمت قصدك. إمم. أيوه. طَب احكِ لي بقى كده إمم، آه. أيوه، واضح كده إن هي فعلًا يعني مضبطة الموضوع أوي في الدراسة، طَب في حياتك اليومية بقى العادية، يعني لو برَّا الدراسة مثلًا، احتجت مثلًا تطبيق معيّن أو حاجة فعلًا حَسِّيت إن أنت لمّا عرفت التّطبيق ده فعلًا حياتك بقى اختلفت مِيّة وتَمَانين درجة مثلًا، أو سهّل عليك؟
آه، في في في في حاجات كتير جدًا بصراحة، في مثلًا آآ The the American English ده اللي هو بتاع ت التّعلُّم بتاع الإنجليزي وكده، التطبيق ده بصراحة روعة، يعني مين كان يتخيّل مثلًا يعني لو رجعنا لورا 15 سنة، حد كان هيتخيّل إن هو هيتعلّم إنجليزي من مثلًا ناس حرفيًا Top على المستوى العالم العربي عمومًا، يتعلم منهم ويبقى ف من بيتُه ومن يعني عارفة اللي هو إيه، معاك كُلّ حاجة، معاك تدريبات، معاك فيديوهات، معاك ريكوردات معاك كُلّ حاجة، آه بالضبط، حد كان يتخيّل كده لأ، ف حاليًا برضه روتيني اليومي بيبقي برضه في حاجات كتير أوي، إن أنا باحاول أتعلّم من عالت إمم بإستخدام النت شوية، يعني تكنولوجيا عمومًا، ممكن يعني مع الإنجليزي أنا باحاول هابدأ برمجة هنا، هي في دماغي بدأت حاجة بسيطة بس ما كملتش بصراحة ما اتدلعت شوية، هي برضه التكنولوجيا جاية عليّا بسلبيات كتير ما اكدبش عليكِ.
إمم. حلو. إمم. إمم. إمم. معاك الكورسات وكُلّ حاجة، إمم، إمم. إمم. أيوه فاهماك، يعني

لأ ل إ إيه ده، ده level كبير أوي للكسل. <giggles>
عايز أقول لِك ع عايز أقول لِك اه اتحكت لي كده وحسّيت اللي هو في ساعة أنا أو مثلًا إيه، مش ساعة يعني إحنا هي أصلًا مدتها كانت 6 7 ساعات، بس أنا بابقى مسّرَعها كمان عشان عايز أعرف بقى اللي بيحصل بسرعة ومش عارف إيه. ما أنا باقول لِك الحوار برض آه، فلو دي كانت هواية عندي فخلاص يعني ما بقيتش هواية، أنا د دوّرت على الأسهل و هي خلتني أتكاسل بصراحة.
آه. كمان! ده إيه الخُلق ده! <laughs> ده انت خُلقك راح في داهيّة خال <laughs> بس لأ يعني القراية هوا الهواية بجد أيوه الهواية بتاعة القراية دي جميلة بجد، يعني فكرة إن أنت تقرأ أو أنت تمسك كتاب كده بإيدك وتقرأ كده وتتمعن في الكلمة، يعني عينَك أصلًا إمم.
آآ، الشيطان ما ي الشيطان دلوقتي ما يخلّنيش لأ ما ما يخلينيش أقرأ كتاب ه حاجة بتوسوّس لي بقى في دماغي، اللي هو أنت ليه تقرأ يعني طَب ما قدّامك أهي القصّة يا عم في 6 7 ساعات، حط الAirPods في ودنك وهتقعد تسمعها وخلصت خلاص.
إمم. أيوه، بس أصل أصل هاقول لك على حاجة، أنت لو حابب تسمع، ما هو الpodcast مليان الدنيا، المقابلات مليانة، حاجات كتير أوي ممكن تسمعها، في ناس عاملة سلاسل كتير أوي على الYouTube ممكن تسمع لو أنت حا حابب إن أنت تسمع أي حاجة، إمم.
أنا ب ب أنا دي حاجة إيجابية على فكرة. آه، دي حاجة جامدة أوي باعملها دايمًا على فكرة يعني ب باسمع في Podcast معروف أوي اسمه أح ل لأحمد عامر وكده، ده معروف أوي على فكرة، ده حاجة أفادتني أنا جدًا في حياتي بصراحة عمومًا يعني.
أيوه. أيوه. أيوه ده أنا أيوه باحبه أيوه فعلًا، ف ده جميل، فأنا قصدي إن أنت يعني لأ وازن حتّى ما بين إن أنت أوكي ماشي م مش عايز مثلًا تضيّع وقت أو حاجة، بس عارف يعني فكرة ال القراءة نَفْسها بجد في كتاب وكده، آه يعني تحس إن أنت هواية ممكن تندثر.
آه لأ ده جدًا. هي موازنة فعلًا. بس عايز أقول لِك لو في في حاجة برضه أنا عايز أقول لِك برضه بعيد عن كده برضه طَب يعني أنا برضه كنت من هواياتي الgym، عايز أقول لِك لأ هي فادتني جدًا في الgym وبقيت اك أسجل آمم، آآ، تدريباتي واسجل الم تمارين بتاعتي، وفي تطبيقات كمان كنت باحمّلها آه، إمم، وبتعمل timer لحاجات معيّنة بيفكرِك يوميًا أنتِ عندِك تمرينة إيه ولعبتِ إيه المَرّة اللي فاتت، فلأ برضه ما نك
إمم. إمم. حلو. وفي تطبيقات أصلًا بتساعدك في كده، إمم، أيوه فعلًا. صح، ولو بتصوم بقى صيام متقطع وتشرب مَيّة كتير بقى والكلام ده كلّه بيضبطها لك.
آه بالضبط ده آه، بالضبط، كان بتفيدني جدًا، كنت عامل في فترة في فترة فعلًا كنت بانشّف ويعني خلاص بقى، فعملت اللي هو بت برنامج معيّن يعمل لي timer كُلّ تِلت ساعة، شربت مَيّة والّا لأ، كلت الوجبة والّا لأ؟ مش عارف إيه، بس فمجملًا ما اكدبش عليكِ، هي في روتيني يوميًا بإيجابياتها وسلبياتها.
إمم. بروتين، آه. آه. أيوه. إمم، إمم. حلو، بُصّ هو واضح إن الموضوع عندك يعني أيوَه واضحة أوي يعني بجد في سلبيات كتير ومميزات كتير، <laughs> حلو يعني.
بالضبط، ما اكدبش عليكِ. بس برضه نقدر نقول اللي هي موازنة يعني.
أيوه فعلًا، أنا انبسطت أوي بالكلام معاك وإن شاء الله نتكلم تاني، شكرًا ليك.
بالضبط. أنا اتبسطت أكتر بجد، العفو.